Aduh baik banget kabarnya hari ini, agak panas ya di sini di Indonesia ya, udah gak hujan soalnya.
Mhm mhm. Ah, bener bener banget, oh, heeh heeh.
Gitu, udah ya kadang-kadang sih tapi di sini lebih panas gitu
Heeh. Panas ya? Waduh iya deh kalau gitu. <laughs> Oke kalau gitu kita mhm, apa silahkan silahkan, heeh heeh.
Mhm. Oh iya nih, Kak, ngomongin ah hah, ngomongin panas-panas gini. Eee, dulu, Kakak, pernah ini enggak sih pernah praktik
Apa tuh?
kalau dulu tuh IPA sih, praktik gini penguapan air. Jadi airnya tuh dijemur sampai habis terus, "Ini namanya proses apa nih?" Gitu kan gurunya.
Oh. Heeh. <laughs> Iya iya, heeh.
Tiba-tiba keinget aja sih, Kak, Kakak, dulu pernah nggak panas-panas gini ngelakuin apa gitu di sekolah?
Iya.

Sambil belanja gitu. Jadi kadang guru terus satpamnya kayak, "Ini gimana sih kok, pulang-pulang bawa belanjaan? Ini kamu lari ke mana? Kamu lari ke pasar?" Gitu. Padahal kan, ya jajan dekat-dekat situ aja. Beli rujak, Kak. Aku dulu pesan rujak. Jadi waktu start, aku pesan rujak, pulangnya aku ambil gitu. Jadi pas istirahat di sekolah itu makan rujak.
<laughs> Iya. <laughs> <laughs> Aduh. Heeh heeh heeh. Aduh. <laughs> Heeh heeh. Iya. Oh, rame ya kalau makan rujak, bisa bagi-bagi.
Itu agak Iya, bener. Jadi beli satu nanti yang makan 3 orang, gitu. Wih, seru seru seru. Tapi ini enggak sih, Kak, eee, selain emang suka pelajaran olahraga, biasanya apa sih, yang bikin pelajaran itu jadi lebih menyenangkan? Mungkin karena anak-anaknya nih, teman-teman pada heboh, atau mungkin gurunya emang semenyenangkan itu, karena biasanya guru olahraga itu kan seru ya.
Bisa minta sih, saya mah. <chuckles> Oh, iya. Heeh heeh heeh. Asik sih, mhm, mhm mhm, apa tuh? Iya iya. Mmm. Heeh, betul. Eee, kalau saya tuh, eee, tapi lebih suka kalau te tentang guru ya, eee, pelajaran tuh memang, eee, menyenangkan atau tidaknya relatif, Kak, dik karena kan gurunya. Kalau gurunya menyenangkan di kelas gitu, eee, mengundang siswanya untuk berpartisipasi, itu saya suka sih. Karena kalau gurunya cuman kayak ngedongeng di kelas, waduh, itu bikin ngantuk yang pasti. Terus heeh, jadi kayak, eee, ini pelajaran apa sih, kapan jam istirahat, kapan jam pulang, kayak ditungguin terus belnya, gitu. Ya, jadi ada sih salah satu, eee, pelajaran favorit saya dan itu dikarenakan oleh gurunya yang memang, eee, apa, menyenangkan untuk menga di eee, mengajar kita gitu. Itu pelajaran sejarah, eee, yang biasanya kan sejarah tuh kayak hafalan gitu ya, Kak, ya. Nah, ini tuh kita senang gitu belajar sejarah, jadi kita tahu, eee, asal-usul, eee, apa, kerajaan ini atau apa gitu ya, seperti itu sih. Nah, kalau Kakaknya sendiri gimana tuh kalau misalnya saya balik nanya, ada nggak guru, eee, ada nggak guru yang atau teman yang buat pelajaran itu jadi lebih menyenangkan gitu, Kak?
Ah hah. Mhm. Mhm. Mhm. Bener banget. Ah hah. Ah hah. Oke. Iya. Mhm mhm. Heeh, benar benar benar.